تمام.
آآ، قابلت شخص كده كنت
يعني إيه ألف وخمسمِيّة؟ أنا مش فاهم، ياريت تفهمني.
بيبقى تقييم ب هاقول لك بيبقى اك آآ تقييم ده بيت بيتحط على حسب ال الماتشات اللي أنت كسبتها، النقلات اللي أنت حركتها إن كانت كويسة والّا لأ بيبقى في حاجة اسمها
ده مين اللي بيديها ده يعني آآ، ناس والَّا؟
بيبقى في حاجة اسمها Engine الEngine ده اللي هو ال المحرك اللي بي بيقيم النقلات بتاعتك على حسب ناس كتيرة
آه، آه، أنا آآ، باسأل فين يعني ال
آآ بيبقى بيعملوها على تطبيق اسمه Chess ده تطبيق مش
آه، ده تطبيق يعني على التليفون أنت لمّا بتلعب بيدي لك تقييم، آه، تمام، تمام فهمتك، امم.
أها، مضبوط. مضبوط وكمان في ال في ال في الReal Life آآ، أقدر أقول لك إن هم بيستخدموا اب بيحللوا الماتش بعد ما بيخلص تمام، وبيقيموه وبناءً على التقييم اللي هيطلع من الEngine فهُم بيدوا لك التقييم بتاعك.
آه. كويس، تمام.
بس فوقت
فأنت كان تقييمك ساعتها ألف وخسمِيّة وابتديت أول مرّه تخش بطولة جامعة، تمام.
ألف وخمسومية. مضبوط، مضبوط، آآ، لاعبت ناس أول ماتش خالص آآ، لاعبت مع حد كان مستواه عالي جدًا آآ، كان أصلًا مدرب مدرب للشطرنج.
اهم، ده إيه اللي حصل؟ آه بس هو طالب في الكلية؟
بس، آه طالب في الكلية، لكن مدرب في الشطرنج آه، مدرب في الشطرنج لنادي معروف.
ومدرِّب كمان في الشطرنج، آه.

بدأت أبص لل للموضوع إن هي دي دي لعبة، يعني هو مش مش حياة أو موت مثلًا آآ، مش هاخد جايزة كبيرة إن أنا وصلت لل للمستوى دوًا وخلاص أنا هاكسب، <tsk> عادي هي بتبقى رايحه جايه يعني هو كسب أنا كسبت آه، باتضايق أكيد لما أنا باخسر جيْمين 3 4 ورا بعض أكيد باكون متضايق جوّايا، بس خلاص يعني كل واحد عارف قدرات نًفْسه. يعني بت بتحس نَفْسك إمم.
إمم. طب خلًيني أسألك آه، طيب خلًيني أسألك، أنت لما كنت بتلعب ومستواك ضعيف كانوا اللي قدامك بيكسبوك بسهولة، لما أنت وصْلت للوضع ده بقيت بتحس إن ما فيش تحدّي لما بتلاعب حد مستواه ضعيف؟ إيه إحساسك وأنت بتلاعب حد آه.
إمم. مضبوط. آه. اقد أقدر أقول لك إن آآ، <chuckles> زي ما أنا قُلت لك أنا كنت الأول مهْوس باللعبة دي، فكنت لما باكسب مستويات كبيرة أو آآ، أو باكسب مستويات حتى لو ضعيفة برضه ماشي؟ كنت باحس بلذّة انتصار كده اللي هو <tsk> لأ أنا أنا كسبان، أنا كسبان، و وأنا باعرف أفكر وأنا كويس أوي في اللعبة دي، وهاتوا حد يعرف يلاعبْني ماشي؟ وكنت دايمًا كنت باحب آآ، أسْتفْرد نَفْسي أو أفْرِد عضلاتي بمعنى أصح اللي هو هاه مين عايز ييجي يلاعبْني عشان ييجي يخسر، ما كنتش باقول مين عايز ي يلاعبْني عشان يكْسبْني، لأ مين عايز ييجي يلاعبني عشان يخسر، فكنت واثق من نَفْسي أوي آه. لحد الصراحة ب
تمام. كويس. <laughs> تمام. عشان أكسب أنا، أنا هاكسب كده كده. طب أنت ما فيش ولا مرة من المرات دي وأنت بتتكلم حد جه وكسبك؟
ما أنا هاحكِي لك، في موقف حصل زي ده في شخص آآ، في شخص كده كنت عرفته بالصدفة كنت قاعد في مكان، وكنت فارِش ال الboard بتاعة الشطرنج ومستنى أي حد يلاعبْني، إن هو في ناس لما بتشوف ال الboard بتاعة الشطرنج فبتتحمِّس وتقول لك ممكن نلعب مع بعض، فزي كده، زي برضه موضوع برا فجيه واحد
آه يا ريْت. تمام. ده إيه في مكان زي قهوة ولّا إيه بالضبط؟ قهوة.
آه مضبوط، آه، الموضوع زي زي يعني شَبه حاجة شَبه كده
إمم، تمام، تمام.
فجه شخص آآ، أقدر أقول إن هو ولا كبير ولا صغير شاب عادي ماشي؟ قال لي: "تلعب؟" قُلت له: "تعالَ نلعب ما فيش مشاكل" فهو كان بيلعب بال القوانين بتاعة المسابقات، بيبقى فيه ساعة ولو أنت حرّكت ل ح إيدك اتحطّت على قطعة فأنت مُضْطر إن أنت تحركها لو ليها لو هي ليها حركة
تمام. اهم. إمم.
ف وأنا بالنسبة لي الموضوع كان رِخِم شوية لأن أنا كنت بالعب عادي، ما كنتش لو أنا في المكان دوًا أنا ما كنتش بالعب بموضوع الساعة آه، ما كنتش بالعب بموضوع الساعة ما باعملش الحاجات دي، كنت باخد وقتي في التفكير كل الحاجات دي لكن لما هو لاعبني كده فاتْوتَّرت في الأول صراحة، بس أقدر أقول لك هو كسبني جيْمين تمام، وأنا كسبت جيْمين فآخر game بقى اللي هو الف الفيْصَل آه، اِتعادِلْنا فقُلنا نلعب آخر game
تاخد وقتك. اهم. تمام. آه أنتم اتْعادِلْتوا، إمم.
اللي هو الgame الفيْصَل.

آه، صراحة. يعني أقدر اقول إن هو علّمني حتى في الحياة العادية، في الحياة الم بتاعة الشغل، في ش سواء في الشغل أو في الحياة عامةّ بشكل عام، آمم، أنا شخص باخد قرارات سريعة، مهما كانت ما بافكرش فيها كتير، بعد لمّا بدأت ألعب اللعبة دي لو آآ، لأوقات كتيرة وفترات كتيرة فلأ، أنا بدأت آخُد وقتي في التفكير عامةً في أي موضوع محتاج إن أنا أفكّر فيه، بدل ما أنا مثلًا كنت باخد القرار في دقيقة والّا حاجة، ممكن أخده في 5 دقايق لو القرار دَوًّا محتاج إن هو ي أفكّر فيه. بيخلّيني أبُص
اهم. تمام. تمام. تمام. أنت ما بقيتش متسرّع دلوقتي يعني؟
آه، وكمان بيخلّيني أبُص للح
أو بعد ما اتعلمت الشطرنج يعني.
بالضبط. وكمان بيخلّيني أبُص ل لحاجات بنظرات أعمق، نظرات ل لقدّام يعني م لمسافة أطول مثلًا آآ، لو أنا عملت حاجة دلوقتي هل دِيًّا هتعود عليّا بالسّلب والّا بالإيجاب قدّام؟ ولو هتعود عليّا بالسّلب مثلًا فهو هتو إيه ال إيه الأضرار اللي هتعود عليّا؟ وإن كانت هي هيبقى في ضرر فعليّا والّا لأ؟ ولو هتعود عليّا بالإيجابي أو حاجة إيجابية، فهل دي هتفيدني برضه، والّا مجرّد حاجة كده وخلاص اللي هو حاجة هاعملها وهاتبسط بيها وخلاص؟ فلأ، خلّاني ابُص م آه.
تمام. اهم. صحيح. اهم. وسع عن طريقة تفكيرك دلوقتي وخلاّك تفكّر في أي حاجة بشكل أعمق زي ما أنت قُلت.
بالضبط وأقدر أ اهم، معلش كمّل. ه هي لو أنا أقدر اقول برضه إن الموضوع صعب آآ، لو أنت زي ما أنت قُلت من شوية، إن كل نقلة بتحتاج وقت كبير إن أنت تفكّر فيه عشان أنت بتحسب النقلات اللي قدّام ي الشخص اللي قدّامك أو الخِصْم آه، الخِصْم اللي قدّامك. فده تحدّي برضه صعب إن أنت تفكّر لازم تفكّر في كل نقلة محتملة آآ، هو ممكن يلعبها، فده ك اهم.
طيب. إمم، لأ، اتفضل آه، تقدر إيه؟ اهم. آه. بالضبط. الخِصْم. تمام. تمام. طَب، خلّيني اسألك أنت لمّا ابتديت تمارس اللعبة دي، أكيد لعبت ناس كانوا بيكسبوا بسهولة. هل ده سبِّب لك إحباط؟
إمم. أكيد.